Uhum. Vamo ver se
Então, o café da manhã eu gosto de tomar no na santa paz de Deus, no silêncio, sabe?
Uhum.
Então, eu espero eles saírem, só que quando eles saem, eu já estou me preparando para começar a trabalhar. Então eu já preparo o meu setup, é e
Aí é complicado, né, você toma o café da manhã correndo e fazendo já o setup do trabalho.
Exato, às vezes eu nem tomo, o café da manhã, ele fica, sabe. É, então, e aí meu marido começa: "Ah porque precisa ligar para o mecânico, ah porque precisa ligar para o técnico do aquecimento, porque precisa ligar para o hidráulico, porque precisa ligar para não sei o quê, ah porque vai fazer uma entrega aí agora, tipo no meio da manhã." E aí eu tenho um proble um problema muito grande, que eu queria muito resolver, queria muito que você me ajudasse a entender isso. Quando eu sou interrompida no meio da manhã, parece que a minha manhã inteira é perdida.
Aí não, aí você está errada. Hum. Não. Fala. É, eu entendo bem.
Eu não consigo voltar ao foco, sabe. Parece que eu não consigo voltar ao foco, parece que falei: "Ai já está perdido mesmo." Daí já me irrito, já tá perdi
Uhum. Aquele levantar para abrir a porta. Aí nesse momento você vê que a louça tá ali ainda, que o sofá tá desorganizado e quando você vê: "Nossa, eu tinha que estar trabalhando, né".
Exato. Exatamente, exatamente. Eu tinha que tá trabalhando e hoje mesmo eu saí correndo para comprar um sapato para o meu filho. E eu tinha eu me dei uma meta de 1 hora para ir e voltar. <chuckles>
Uhum. Uhum.